Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée et à la fois, je je sais pas du tout, heu, quoi. C'est vrai que pour les enfants, on peut vite avoir, heu heu, des idées, bon, voilà, il va y avoir une piñata, peut-être qu'on va pouvoir leur mettre un peu de un peu de musique et et voilà mais mais pour les parents, heu, c'est vrai que je sèche un peu. Je je je saurais pas, heu heu, là, comme ça, spontanément, proposer, heu, une, heu, une activité. Si jamais tu as des idées, je suis preneuse après je je pourrais aussi chercher sur le net, je pense.
Mmh mh. Heu, là, comme ça, je n'ai pas de je n'ai pas d'idées à te conseiller, heu, mais si je devais te te donner une direction, ça serait peut-être quelque chose qui demande pas trop de matériel, heu, quelque chose que tout le monde peut faire, heu, peut-être un un jeu d'adresse relativement simple avec quand même, heu, hem, un petit peu de challenge, tu vois? Quelque chose, heu, qui se joue en équipe, heu, comme ça, ça permet de, bah, de créer du lien au sein de l'équipe tout en étant bien sûr que, hem, les équipes seront composées de personnes, heu, avec des profils différents, heu, ce que tu veux vraiment éviter c'est d'avoir d'un côté les parents de l'ancienne école et de l'autre les parents de la nouvelle école. Sous ça créerait sûrement plus une, heu, une rivalité qu'autre chose, heu, mais ouais, voilà, justement, bien mélanger les les 2 cercles de de de parents pour que pour que ça crée du lien.
Oui. Oui. Oui, oui, c'est une bonne idée, ça. Ouais, c'est vrai. Des petites choses, heu, des petites choses rapides, heu, des petits blind tests, heu, des petits quiz, heu, ça peut en plus, heu heu, voilà, créer des créer des liens entre eux et en mélangeant les équipes, bien sûr. C'est une super idée ça, merci, heu, merci beaucoup pour ça, puis je pense que pour pour les enfants aussi, heu, finalement d'avoir des des des micro activités comme ça, puis peut-être, heu, dans le, hem, je pensais à des choses qui seraient peut-être un peu plus difficiles à faire pour les 4 ans, enfin pas difficiles mais quelque chose qui soit pas non plus, heu, trop, de 4 ans pour pouvoir, heu, se faire aider par les plus grands. Je pensais de à des activités manuelles pour que 2 groupes puissent, heu, voilà, heu, je me dis si, heu: «Si on fait un activité manuelle un peu compliquée où il y a des choses, peinture, qui sont accessibles à 4 ans, mais qu'après il faut un peu découper ou ou faire des collages un peu spécifiques. Là, les grands peuvent venir en relais donner un coup de main», heu, et ça ça ferait participer, heu, même les parents aussi, d'ailleurs, si je je me dis, heu OK, oui, oui, c'est
Mouais. Su super! Ouais. Ah oui! C'est vrai que ça serait une bonne ouais. Mmh mh. Ouais, c'est vrai que c'est une super bonne idée ça. Mmh mh. Ouais, c'est vrai que tu pourrais, peut-être, faire des binômes comme ça, heu, avec un enfant de 4 ans et un enfant, heu, un petit peu plus âgé et et trouver quelque chose de complémentaire comme tu as dit, là. C'est c'est vrai que c'est une super bonne idée qui, heu, peut-être qui mêlerait rapidité et adresse, tu vois? Ça c'est vrai que c'est une super bonne piste, ça, hein.